À, bạn ơi, nói chung á cái, à, gì ánh mắt, nụ cười ấy cũng là một cái, ơ, rất là quan trọng trong cái giao tiếp, ngoại trừ cái câu nói ha. Thì hổng biết nha, giữa những cái thật thật giả giả trong cuộc đời á bạn phân biệt một cái nụ cười thật với một cái nụ cười xã giao nó như thế nào hen, có bao giờ bạn để ý cái việc này hông?
Đúng. À, cũng có. Nhiều khi mình cũng biết được, nhận biết được ngay cái nhìn lần đầu tiên luôn đó chứ, có để ý. Tại vì nhiều khi người ta cười với mình mình cũng phải phân định chứ, cười này cười thiệt hay cười xạo chứ, <laughs> chứ không thôi, rồi rồi rồi rồi rồi mình cũng ngu ngơ, ngớ ngẩn thì cũng cũng cũng kỳ. Nụ cười thiệt á là mình có cách mình nhận ra nha.
Ừm, ừm. <laughs> Cũng đúng nha. Ừm. Ừm, <chuckles> ừm. Vậy hả, làm sao ta?
Ừm, nụ cười thiệt á bạn, nó kèm theo cái cử chỉ, ánh mắt thân thiện, a, một cái nhìn mà rất là thiện cảm, a, và cái ánh mắt của người ta là bạn biết chân thật hay không. Và bạn mà bạn thấy cái nụ cười đó nó gieo cho bạn một cái thiện cảm là, ờ, có cảm tình, à, có cái sự quyến luyến d muốn giao tiếp, muốn đi tới sâu hơn, đó.
Ừ, là phải kèm theo ánh mắt luôn. Ừm, ừm, ừm. Ừm, hay nha. Ừm! À, mình hiểu hiểu rồi đó. Tức là cái việc bạn để ý cái nụ cười đầu tiên là bạn kèm theo ánh mắt luôn, đúng hông? Cái này là chiêu này hay á, ừm.
Rồi, còn nụ ừm. Đúng, phải có ánh mắt. Ừm, bạn nhìn nụ cười mà bạn nhìn cái răng cái miệng người ta cười là thua rồi đó, phải nhìn con mắt. Cái nụ cười đó, thiệt hay giả nó nằm cái giá trị ngay con mắt nha, chứ hông phải ngay cái miệng nha. Mặc dù cái miệng cười, nhưng mà cái con mắt á nó là mới là đánh giá được <chuckles> là cười hay là ừ, hay là khóc, nằm ngay con mắt. Đó, bạn biết sao hông, nếu mà nụ cười giả nha, thì á mình thấy nó hời hợt lắm, nó nhạt, ừm.
<laughs> Wow. <laughs> Ừm. Hời hợt hả bạn? Là, kiểu, giống như là cười công nghiệp hay làm sao?